Mình cũng coi chứ, bây giờ hỏi ai giờ? Bây giờ, ví dụ, ừm, giữa thành phố thì còn có người hỏi nè, nhưng mà ví dụ mình di chuyển đến một cái địa điểm gì đó không phải cái nơi mình ở, không có người, rừng rú không thì mình cũng phải mở ra mình coi thôi.
À, coi luôn hả? Ừ. Ờ. Ờ, đúng rồi. Ờ ha. Yeah, đúng rồi đó. Ừ. Đúng rồi, chính xác luôn á. Chứ bây giờ xe ôm đâu mà hỏi nữa, đúng hông? Bây giờ là là là bây giờ bạn bấm điện thoại lên bạn, ờ, bạn o ơ, ứng dụng Grab, đúng hông? Là là kêu kêu kêu người ta tới chở, đúng hông? À, ừm, rồi hông biết là bạn có hay shopping online với lại, ờ, kêu đồ ăn online hông ha? Coi bạn có dùng cái app ừm.
Ừ, ừm. <laughs> Ừ, ờ. Đúng rồi. À. Thì, ờ, mua đồ ăn thì mình hồi trước nhiều lắm, mà bây giờ mình tự nấu ăn á, nên là mình hạn chế cái đó lại. Ờ, chỉ có lâu lâu cái món gì nó trời khó nóng nực hoặc là mưa gió quá, khó nấu ăn, cảm thấy muốn ăn đồ không thôi thì mình order. Ờ.
Ờ. Ờ. À. À, vậy hả? Wow! Vậy đúng hông? Ừm. Ờ ha. Ờ. Ừm, ừm. À, vậy hả? Wow. Là mấy cái đó là bạn order qua app, qua ứng dụng luôn á, đúng hông?
Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, nó tiện lợi ha. Đâu có cần ra quán, xong rồi mua về, xong xách xe ra này kia đâu.
Ừm, à. Ờ, mình thấy nó tuyệt vời luôn á. Ờ, ừm.